Kesinlikle yani, eee, babaannem şey derdi: "Kızım elim, eee, ev işinden çıkmazdı." derdi. Muhtemelen böyle bir şeydi gerçekten. Emm
Heh, işte, aynen öyle, bence de.
Vakit bulamazlardı çünkü. Buldukları vakitlerde de dinlenmek yerine böyle kendilerini geliştirmek için bir şeyler yaparlardı. Senin saydığın gibi oyalar, yazmalar, danteller, işte, ne bileyim, hani, perdeler artık akıllarına gelecek her şey her şey, eee, ve her konuda kendilerini geliştirmeyi, eee, hep ve hedef olarak koymuşlardı. Yani bunlar o zamanda teknolojinin bu denli, az olarak kullanıldığı bir, eee, zamanda böyle bir şey yaptılarsa biz şu an neden yapmayalım, değil mi? Çünkü bu becerileri geliştirebilmek için, eee, bizim çok daha fazla kaynağımız iş sahibi çok daha fazla kaynayan, emm, sı onlara bakacak olursak Aynen öyle yani. Onların zamanında bir şeyi öğrenebilmek için YouTube'daki tutor'lar ya da ne bileyim hani mentor videoları yoktu ama şu an bir şeyi öğrenmek istediğinde çok rahat bir şekilde kurslara, eee, ne bileyim, YouTube videolarına, her şeye ulaşabilirsin de.
Değil mi? Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Tabii, aynen. Tabii. Evet, sahibiz. Hı hı. Yoktu tabii. Aynen. Evet. Kesinlikle. Hı hı. Evet, aynen öyle. Bak, burada sana şimdi çok böyle yeni bir örnek vereyim. Şimdi anneannemden örnek vereceğim. Böyle hayatı boyunca sürekli üretmiş bir kadın, tamam mı? Böyle, işte, resimler yapar, sanatla uğraşır, eee, işte, dikiş diker, örgü örer, artık aklına ne gelirse ama artık onların hepsini yapmaktan sıkıldı. Şimdi bana diyor ki "E, resim yapacağım, zaten hepinizin evindeki duvarlar dolu, bir sürü yaptım." E, tamam, peki, anneanne resim yapma, başka bir şey yap. Eee, işte, i örgü öreceğim, e, artık ördüm ördüm, hani nereye kadar kolum ağrımaya başladı. Ondan da sıkıldı. Şimdi bak, arada mesela sudoku çözüyor ama farkındaysan zihnen her ne kadar çalışsa da, eee, bi bir beceri kazanmak istiyor şimdi, tamam mı? Yeni bir şeyler yapmak istiyor ve ben ona yeni bir şeyler yapmayı bulamadıkça hayattan, eee, soğuduğunu, küstüğünü fark ettim.
I hı. Harika. Hı hı. Hı hı. Hı hı. <chuckles> Hı hı. Doğru. Hı. I hı. Doğru. Hımm, ilginç.
Ve öyle bir şey ki o yeni bir şeyi boşa yapmak istemiyor. Hani o bir şey yapacak ve o yaptığı şey kullanılacak. Eee, yani, işte, ya bir resim yapıyorsa o resim duvara asılacak. Örgü örüyorsa o kıyafet giyinilecek. Hani hep bir sonuç odaklılık da var. Ben de çok ona çekmişim bu arada. Yani birebir, yüzde yüz direkt, eee, ve şu anda mesela çok zorlanıyorum. Hani diyorum ki "Ne bulabilirim ona? Nasıl bir hayat amacı bulabilirim?" Hani 80 yaşında yapabileceği bir şey ki onu hayata bağlasın, ağrılarını unuttursun. Bak inan her gün bunu düşünüyorum. Hâlâ bulamadım. Bulamadım yani, eee, a hakikaten benim hayat amacım hâline geldi ona bir şey bulmak. Eee Evet, eee, çok ilginç. Böylece yeni becerileri kazanmanın ne kadar aslında hayatımızı heyecanlandırdığını, bizi hayatta tuttuğunu görüyoruz yani.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. I hı. Hımm. İlginç. Yani Hı hı.

Çok haklı. Bak, çok güzel bir yere değindin gerçekten. Burada da bunun 1. örneği olmuş. Çünkü hep yaptığı şeyler ona heyecan verdiği için ya da kullanıldığını gördüğü için belki o noktada mutlu olmuştur. Yani kullanılmayacağını düşündüğü şeyler de yapıldıktan sonra öylesine yaptığı, eee, bir şeyler olduğunu düşündüğü için de muhakkak onda kalmıyordur. Belki bu konuda yapay zekâya danışabilirsin. Yani, işte, bak, işte, anneannem şu yaşta şunlardan hoşlanıyor, geçmişte şunları yaptı, şu an kendine böyle bir, eee, hobi arıyor ya da işte bir beceri arıyor diye sorabilirsin. Bence gayet de güzel olur. Peki
Tabii. Tabii. Hı hı. İstemez, tabii hiç istemez. Aynen. Kesinlikle. Hı hı. Aynen. Evet. Aynen. Evet. Kesinlikle. Aynen öyle. Harikasın. Benim de bu kadar düşündükten sonra seninle konuşurken yapay zeko zekâya sormak aklıma geldi. Vallahi ne diyeyim, iyi ki varsın ya. Hakikaten. Bu kadar şey soruyorum bunu sormak diye aklıma geldi. İnsan harbiden sı eee, sıkıştı mı sıkışıyor yani bazen.
<chuckles> Değil mi? Sanki s kısıtlanmış gibi düşünüyoruz ama bence her şeyi sorabiliriz yapay zekâya gerçekten. Aklıma şey geliyor, şimdi, diyelim ki, hani biz konuştuk ya böyle beceri üretmek gerçekten çok, eee, zaman alabilir diye. Sen, eee, hangi alanda kendini geliştirmek isterdin peki?
Değil mi? Evet. Tabii ki. Aynen. Tabii ki. Aynen öyle. Hı hı. Evet. Hı hı. Hıı. Bak, şu anda ilk olan birazcık böyle dijital, eee, platformları daha iyi öğrenmek. Mesela işte, eee, bir blog, eee, açtığımda, eee, o bloğu en etkili şekilde nasıl, eee, dizayn edebilirim, hareketlendirebilirim? Eee, ya da işte bir Instagram hesabı açtığımda, eee, nasıl en verimli şekilde kullanabilirim? Ya da bir web sitesi açtığımda, şimdi farkındaysan 3 tane ayrı şey söyledim. Çünkü üçü de şu anda birbirine bağlı.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı.